Sa akin kasi ako
Mm, ano ginagawa mo para maibsan yung ano, sabihin nating init, ganun. Mhm.
yung init. <laughs> Sa akin kasi ako hindi ako ma-aircon na tao, eh. Kasi <sniffs> ano ako, eh, kapag nag-e-aircon ako, nagkakasakit ako o kaya naman sinisipon ako, sipunin ako, eh. Kaya hindi ako m hindi naman makatipid, talagang hindi ako sanay sa aircon. Kaya ang ginagawa ko kapag 'yong sobrang init, natutok lang sa akin 'yong electric fan, talagang 'yon lang. Kasi hindi nga ako puwede sa aircon kasi alam kong sa magkakasakit ako. <chuckles>
Oo. Ah. Oo. Matipid ka 'no? <laughs> Oo. Mm. Electric fan. Oo. Mm, mm. Mm. Mm, mm.
Ayun, ikaw ba?